Ну смотри, а, 2 проекта- это то, что связано вот как бы с моим хобби, да, вот. Я бы хотела вот это развивать, э, продавать и так далее. Вот я там, а, вот это всё начала, завела и всё, да, и вот стою на месте. И ещё 1 проект, я, эм, а, взяла курс по искусственному интеллекту, да, вот, а, мне еще там повезло, это бесплатно, вот, давали, да, украинкам, которые зак за рубежом. Вот дорогой курс, а, а, мне он попался бесплатно, и и и вот он тоже у меня стоит на паузе, ну вот тое учёба.
М, ну да, понимаю. А, вообще, ам Ты, а, как сказать? Э, тебе не кажется, что тебя, возможно, в этих проектах, э, иногда скорее привлекает вот идея этого проекта, что он из себя представляет, а, вот не само вот, э, не сам, скажем, процесс вот этой вот рарит м, реализации этого проекта?
А, ну не знаю, смотри, если взять вот именно хобби, да, но мне же нравится этим заниматься, но, э, понимаешь, чтобы его продвигать, ну то есть, э, как бы, если я буду просто заниматься тем, что мне нравится т да, вот, а, как бы и так он не продвинется, а, вот чтобы продвигают, надо, конечно же, да, ты права. Делать какие-то вещи, которые я не люблю, да, вот там, не знак искать какие-то правильные слова описания, как, а, маркетингом, да, вот маркетинг изучать вот, э, какие-то такие вот заголовки какие-то придумывать, такие триггеры, да. А, что касается учёбы, да, тоже, в принципе, не самое интересное, да, вот изучать искусственный интеллект, но, а, я же понимаю, что это очень хорошая идея, тем более, да, вот бесплатно, а, это же будущее наше, да, вот скоро же, э, надо будет это всё знать. Хорошо бы быть, так сказать, впереди, а, э, этого всего процесса.
Мгм, да, я понимаю. Но вот н всё-таки, вот на твой взгляд, какая вот может быть, а, вот причина тому, что ты вот это бросаешь всё-таки? Что ты не доводишь это до конца?
Я, ты знаешь вот
Вот хотя ты сама говоришь, что ты понимаешь важность этих проектов. Ты понимаешь, что у тебя есть интерес к твоим хобби и важность к та вот проекту с, э, искусственным интеллектом. Но тем не менее что-то вот какая-то всё равно причина в этом кроется, да?
М.